แล้วอย่างเงี้ย เมื่อกี้เห็นบอกว่า มันจะต้องเป็น PC ถ้าสมมุติแบบว่าเราไม่ได้ใช้ PC อย่างเงี้ย เราใช้เป็นโน้ตบุ๊กในการเล่นน่ะได้ไหม หรือว่ามันไม่ได้เลย?
อืม โน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊กก็ได้ครับ ก็แล้วแต่ว่า โน้ตบุ๊กเนี่ยมันเป็นรุ่นไหนนะครับ ถ้ารุ่น อ่า เรือธงหน่อย อ่า รุ่นแรง ๆ ก็ปรับแล้วก็เล่นได้ คือที่จริงรุ่นกลาง ๆ ก็ปรับแล้วก็เล่นได้ด้วยนะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ย มันมากับความร้อน
รุ่น ค่ะ รุ่นสเปกคอมแบบไหนเหรอคะ พอ พอที่จะแบบว่า แบบบอกเป็นตัวเลขอะไรอย่างงี้ได้ไหม?
อ๋อ คืออยากรู้แบบ อ๋อ คืออยากรู้แบบราคาของคอมพิวเตอร์เหรอครับ? ก็ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็
สเปกโน้ตบุ๊ก อยาก อยากรู้แบบว่าเป็นแบบสเปกอะค่ะ ก็คือแบบว่า อย่างสมมุติถ้าเผื่อ CPU ต้องใช้เป็นตัวนี้นะ อะไรอย่างเงี้ย การ์ด การ์ดจอต้องประมาณนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม เออ ถ้าเป็นของฝั่ง Intel นะครับก็ i7 ไม่ก็ i9 อะไรพวกนี้นะครับ
อือ ๆ โอ้โฮ ก็คือต้องรุ่นใหม่เลยใช่ไหมคะ?
อา ถูกต้องเลยครับ ถ้าเป็น i5 เนี่ยมัน ถ้าเราเอามาเล่นเกมที่เป็น เน้นเนื้อเรื่องเนี่ย มันอาจจะกระตุกหน่อยนะครับ ซึ่งแบบผมก็ไม่ ไม่ค่อยแนะนำหรอก คือถ้าเราอยากจะปรับ
อืม ขนาด i5 เนี่ยนะคะ i5 ยังกระตุกอีกเหรอ? โอ้โฮ
ใช่ ใช่ i i5 เนี่ยยังกระตุกอยู่นะครับ มันเหมือนกับว่า มันเหมาะสำหรับการทำงานที่เป็น อ่า ออฟฟิศ หรือว่าทำงานที่ อ่า อาจจะไม่ได้ใช้สเปกแรงขนาดนั้นนะครับ อือ
อืม เออ อา แล้วอย่างงี้ถ้าสมมุติมันไม่ใช่เป็น CPU แบบ Intel อะคะ มันมี CPU แบบไหนอีก?